Oye, fíjate que últimamente he tenido como esta situación en la cual, pues, ya me es un poco aburrida, como la misma rutina al hacer ejercicio. Y me gustaría ver si me podrías dar como alguna idea, pues, para variar un poquito en estas rutinas de a lo mejor de ejercicio, que de cierta forma, pues ya es como muy monótonas y que son como muy, eh, sí, muy repetitivas. Entonces no sé si tengas como algún consejo que me puedas dar, te pongo un poquito en contexto. Eh, el ejercicio lo realizo con mi hermana, y pues, estas rutinas realmente nos las inventamos, como que las vamos haciendo durante el proceso y hay momentos en los que, pues, como vamos turnando, ella como que las va inventando, y ya yo voy como replicando lo que ella haga. Entonces, no sé si a lo mejor me puedas dar una idea de, ¿qué podríamos hacer como para poder mejorar estas rutinas y que, pues, no sean tan aburrida,s o que no sean como tan repetitivas?
Ujú. Claro. <coughs> Sí, sí, sí. Okey. <sneezes> Okey. Ujú. Okey, oye, primero que nada, pues, qué qué bueno que que estés como intentando mantener, ¿no?, una una buena rutina de de ejercicio, y sobre todo que la puedas también compartir, ¿no? Porque a veces el que hagas ejercicio con alguien, pues, te da como cierta, eh, motivación, o te impulsa a seguir trabajando. Entonces, creo que eso está superbién. Y, bueno, ahora con lo que me comentas que quieres mejorar también, pues, la parte de la rutina para que no sea tan tan monótona, me parece una excelente idea. Antes de pasar a darte como un consejo, eh, me gustaría tener un poco más de contexto, ¿no? De, ¿qué tipo de ejercicio realmente es el que el que hacen? ¿Hacen puro cardio, hacen pesas? No sé. Y también, ¿qué na qué tan a menudo lo hacen? 1, 2 veces por semana, eh, ¿y cuánto tiempo? ¿Me podrías dar un poco más de de contexto sobre eso, por favor?
Ajá. Ajá. Mm, pues mira, el tipo de ejercicio que hacemos realmente, eh, varía, dependiendo como el día, pero, la mayor parte del tiempo es, eh, mezclar un poco de cardio con fuerza. Puede variar como la zona a la que va enfocada, puede que a veces sea pierna, a veces que sea brazo, que sea espalda, pero casi siempre es como que fuerza y cardio. Hay días específicos en los que a veces hacemos cardio. Ah, casi siempre es como una vez a la semana cuando hacemos cardio, pero, hay veces en las que en las mañanas nos vamos a correr y, pues, de cierta forma trabajamos más el cardio que que la fuerza, pero justo hacemos como más, eh, la parte de del cardio ese día. Y de la frecuencia con la que hacemos, creo que es más, dependiendo, eh, la semana, ahora sí, porque hay muchas veces en las que, pues, por hacer cosas ella o yo y demás, pues, como que no no encontramos a veces como que un un día en específico para hacerlo, pero el, pues, prácticamente los últimos 6 meses, más o menos, hemos tratado de hacerlo lo más constante que se pueda. Hay veces que lo hacemos 6 días a la semana, hay veces que lo hacemos 5 esta última semana, nada más lo hemos hecho 2 días, entonces, como que es dependiendo qué tanta carga de trabajo tenga ella. Ah, exacto, como que la rutina, ahí puede ir como cambiando un poquito en esta situación, de q la frecuencia con la que lo hacemos.
Ujú. Okey. Claro. Cómo de, cómo esté su rutina. Mm. Okey. Y oye, a ver, eh, ¿cuál es como tu meta o tu enfoque al hacer ejercicio, no? O sea, mucha gente lo usa como distracción, otras personas lo usan literal como para mejorar su cuerpo, para re eh, algún tema como de una condición médica, no sé, ¿cuál es como el fin de que tú le das a al ejercicio en este momento?
Pues mira, creo que al principio lo lo estaba tomando como un tema de salud en general, pero después, pues, me di cuenta que, para poder tener como que esta salud lo mayor adecuadamente posible, era el perder peso. Entonces, creo que ahorita como que mi mi enfoque principal es la pérdida de peso y, pues, a su vez, como el tener esta salud lo mejor que se pueda.
Ujú. Ujú. Okey. Okey, y a ver, una cosa importante, ¿no? O sea, ¿tú te sientes cómodo entrenando en compañía, o te gustaría más como poder, eh, hacer un entrenamiento por ti solo?
Mm, pues mira, la verdad es que me gustaría entrenar solo, pero siento que yo no, no podría, el entrenar solo. Creo que sí necesito esta parte de la motivación, de que alguien me esté ahí, como que me diga qué cosas hacer, porque, yo por mi cuenta creo que no no podría. En alguna ocasión yo lo llegué a a realizar y siento que no no fue bueno, no, como que no aproveché ese tiempo de de hacer ejercicio. Entonces, creo que sí necesitaría como que esta motivación de alguien, a pesar de que, pues, me gustaría como entrenarlo solo, sí me gustaría, pues, que alguien me diga, a lo mejor que estoy haciendo algo mal, a lo mejor que qué ejercicios hacer, o incluso como esta motivación de, a ver, hazme una repetición más así como de entre juego, pero exacto, como ese impulso extra para poder a lo mejor realizar 1 o 2 repeticiones más. Creo que esa sí es como la parte que más, como que me me gusta de de de estar, como dirían, eh, de tu gym partner.
Ujú. Okey. Ah, okey. Ujú. Ah, como el el impulso, ¿no? Okey. Okey, perfecto. Oye, pues mira, creo que es, eh, muy bueno, ¿no?, esto que que me comentas, cómo lo gestionas, cómo te gustaría, como aplicarlo y y cuál es el enfoque, que le das a al ejercicio. Creo que hay ciertas cosas, que podrían, como venirte bien. Primero, como la parte de a lo mejor, sí organizar un poco mejor los tiempos, para que, eh, puedan realmente hacer una rutina, eh, un tanto específica, y que no sea así, como tan aislada, ¿no?, creo que eso es parte fundamental. Cuando uno, está como practicando, o haciendo algún tipo de ejercicio, que realmente se le dé ese tiempo necesario. Entonces, a lo mejor empezar por, si no tienen toda la semana, como decías, ¿no?, porque, van variando, eh, los días en los que entrenan, bueno, en vez de que, digamos, bueno, vamos a entrenar, eh, 5 veces a la semana, o 6 días, no sé cuál es el el tiempo exacto, pues, que digan: "Pues vamos a entrenar, 3 veces en la semana y van a estar enfocados", ¿no?, tú decías, que los tienen como separados, o seleccionados, por pierna, brazos, según diferentes tipos, eh, musculares. Y que puedan decir, bueno, vamos a hacer sesiones de pierna, no sé, los lunes, sesiones de tronco superior el miércoles, y el viernes va a ser puro cardio, ¿no?, que decías, que que a veces, salen a correr. Entonces, tal vez separar la primero así la las rutinas, y mantenerlas, ¿no?, ahora, una vez que tengan esta organización, pues, quizás centrarse en buscar como rutinas muy específicas, para cada grupo muscular. Por ejemplo, si van a trabajar el lunes pierna, bueno, creo que pueden guiarse, ya sea de videos en YouTube, de incluso, eh, si pones como en Google, vas a encontrar, eh, algunas imágenes, de de ejercicios enfocados a ciertos músculos. Y eso, creo que te puede ayudar también, en mejorar la técnica, ¿no?, porque, a veces viene cómo cómo se puede desarrollar, cómo debe de estar la posición de las piernas, tus pies cómo deben ser, los talones, etcétera. Entonces, creo que ahí funcionaría, como un 2 por 1, y poder encontrar ejercicios diferentes, y a lo mejor hacer una sección de, no sé, 10 ejercicios de pierna, que puedan ver. Y cada semana, o cada, no sé, para que sea una rutina, normalmente, se recomienda que sean 30 días, del mismo ejercicio. Entonces, a lo mejor, si lo quieren hacer así, mantener durante un mes, los mismos ejercicios de pierna, pero que, cada mes los vayan cambiando, para que no sea algo tan monótono, o que se vuelva como siempre el mismo ejercicio. No sé, si ya esto lo han intentado, en algún momento previo.
Okey. Ajá. Okey. Pues fíjate que, como tal, tener, eh, pues, estas, eh, clases en línea, digámoslo así, lo hemos intentado, pero más en la parte de cardio y, a lo mejor, un poco más enfocado en pierna. Como tal, en la en las otras partes del cuerpo, brazo y espalda y demás, como que no tanto, pero sí creo que más en la parte del cardio, que creo que es como la parte que pues, de cierta forma, a veces tratamos como de hacer, por lo que te comentaba, de que combinamos fuerza con cardio. Entonces, creo que este consejo que me das de tener, a lo mejor, estas clases en línea, que buscar algún tutorial, alguna ayuda como externa, ah, pues, la creatividad de <giggles> nosotros y como lo que conocemos de del ejercicio, de fuerza, de pesas y demás, creo que es algo muy bueno para tener como esta, pues esta variedad de de ejercicios, a lo mejor esta variedad de rutinas y que, pues, no sea tan monótona y a su vez, pues no sea aburrida y que, pues, de cierta forma me ayude justo a esta parte de que no me sea, pues, pesada, que no me sea, pues, difícil el realizar estos ejercicios. Entonces, creo que me me va a funcionar muy bien, este consejo en particular.
Mm. Ujú. Ujú. Sí. Eh, incluso creo que, o sea, ya que comentas que que sí han hecho uso de de estas plataformas para hacer algún tipo de ejercicio, creo que pueden también encontrar como, rutinas como divertidas, a lo mejor, ¿no? Como que pudiesen, eh, ocupar. Hay muchas que no son meramente de cardio, eh, sino que son, a lo mejor, como esta combinación, porque, me comentabas que hacen combinación de cardio con con algún grupo muscular. Cómo encontrar ejercicios que haya un coach o que haya un, eh, no sé, un influencer, a lo mejor, que vaya llevando, guiando estas sesiones, que sea cardio o de para pierna, ¿no? Entonces, ya no solamente se enfocan en hacer pesas, o no solamente se enfocan en hacer ejercicios de piernas, sino también, están trabajando esta combinación de de ejercicios y tienen la parte de la motivación de de que hay alguien más, ¿no? Como impulsándolos, que era lo que tú me comentabas que a ti te gustaba, que que hubiese que alguien te motivara o que te diera como esa palmadita. Creo que podría funcionar muy bien. Incluso, podrían probar como con diferentes, eh, ejercicios similares, a a lo que voy con esto es que, por ejemplo, para pierna pues trabajar un mismo músculo con diferentes ejercicios. Entonces, a lo mejor, para que no sientan que es el mismo ejercicio, eh, cada vez que hacen esta rutina, bueno, encontrar los ejercicios que son o que trabajan de la misma manera, nada más que cambie la cera. A veces puede ser acostado, sentado, con algún aparato, con pesas, no sé, saltando, ah, y, a lo mejor, haciendo cosas explosivas, no sé, pueden trabajar los mismos, eh, músculos, pero no es el mismo ejercicio. Entonces, eso puede hacer que lo hagan más, eh, separado, más separado, más liviano, ¿no? Creo que eso podría funcionar muy bien. Y también, creo que preguntaba hace rato, si a ti te gustaba el trabajar a solas o trabajar con con alguien acompañado. Y quizás podrías darte estos momentos o espacios para trabajar tú solo, pero, también haciendo uso de estas herramientas, ¿no? Como videos, que ahí pueda haber como un coach, o un alguien que te que te siga impulsando y que a lo mejor a ti te te funcione mejor así. No sé, si te te gustaría como probar esa forma de entrenar, digamos, como que en solitario.
Okey. Claro. Okey. Ajá. Ahorita que ahorita que lo mencionas, sí he tenido como estos como motivaciones con mi hermana principalmente, como de hacer pequeñas, pequeños retos, pequeñas seguimientos en en algunas situaciones. Y creo que eso también me ha como motivado a veces como el prohibirme, hasta cierto punto, realizar cosas que, pues, de cierta forma sé que están mal. A lo mejor el tomar refresco, come eh, comer harinas, pan, de más. Entonces, creo que eso es como una motivación extra que no había cómo analizado y que, pues, de cierta forma, pues, me ayudó el realmente al inicio, y que siento que sí vi como una gran mejora, pero que ahorita dejé como como arraigada, como que ya no le tomaba esa importancia. Pero, justo creo que es algo que podría retomar pronto, igual y hoy mismo podría retomarlo. Entonces, creo que creo que ese consejo me abrió como la los ojos de que realmente yo hacía eso antes y que, pues, dejé a un lado por alguna razón externa que realmente no sé por qué. Entonces, creo que me va a venir muy bien eso, y de verdad muchísimas gracias por tus consejos, por escucharme, y pues, ya te estaré contando qué tal me va con este proceso para poder volverme a adaptar como a esta a estas rutinas nuevas, y pues tener como una variedad de ejercicios más diversos y más completos en, eh, en todos los aspecto.
Ujú. Ujú. Okey. ¡Ah! Okey. Ah, pues, podrias retomarlo. Ujú, pues, está Ujú. No, ¿de qué?, a ti. No, para mí ha sido un placer poder ayudarte. Ojalá que te sirvan y que encuentres como una adaptación mejor al ejercicio, y que sigas en en rutina y en ejercicio constante, ¿no? Te deseo mucho éxito, y nos nos volveremos a encontrar seguramente. Cuídate. Chao.